E você falou sobre exatamente isso ,né, o as saídas culturais, eh saídas gastronômicas, né, eu gostaria de saber qual foi o local mais marcante assim que você experimentou uma comida diferente do seu país e que e ficou marcante assim para você, e falou assim: "Olha, hoje eu estou me sentindo descansada, agora é só chegar em casa e dormir". Qual que foi essa comida?
Uhum. Então, eu me lembro assim ai, muito especificamente, da dia que a primeira vez eu comi, eh, Vieira. Não sei se você já ouviu falar, né, Vieira é literalmente uma
Muita gente fala sobre esse prato de ser, algo peculiar, não muito conhecida por muitos brasileiros, porém quando experimenta se torna o preferido.
é, é um tipo de molusco. Aham.